Olha, eu queria pedir sua ajuda, assim, com algo que eu eu tenho sentido, assim, né, ultimamente comigo, sobre organização, tá. E eu tenho um pouco de problema para organizar os meus rascunhos e as minhas ideias, assim, de uma forma mais clara, sabe, e e aí, porque parece para mim que, em vez de eu conseguir fazer algo claro, e acaba tudo virando uma confusão, e aí muitas ideias acabam sendo esquecidas, ali, no nos papéis, né. E eu acho que eu não é falta de ideia, eu acho que eu tenho excesso de ideias, e aí às vezes eu anoto no celular, às vezes eu anoto no computador, às vezes em papel, e depois eu falo: "Meu Deus", aí às vezes tiro uma foto de uma referência, aí eu não sei onde está a foto, eu falo: "Nossa, mas eu achei isso e tal", e e e eu perco, assim, as coisas, sabe. Vai vão sumindo, assim, eu eu queria saber como que que eu posso, talvez, organizar isso de uma forma que eu consiga achar e, eh eh, essas informações e desenhos, e tudo mais rápido, né.
<chuckles> Entendo, é bem comum que você sinta se sinta com muitas informações, o mundo hoje está bem cheio de de ideias e informações a todo o tempo, é algo bem complexo. E é como a gente estivesse andando em uma via, uma rodovia e tivesse vários outdoors virando para gente. Mas isso traz para gente uma sensação muito ruim, porque a todo tempo a gente não consegue focar na direção e a condição daquele carro que está ali, naquele momento. Eh, é muita informação. O nosso corpo, ele não foi feito para captar todas essas quantidades de bits que são emitidos para nós. Eh, não sei se você sabe, mas o computador antigamente tinha uma coisa chamada assim: "Eh, quantos bits tem esse computador?", e é e, ah, ouvíamos isso e sem saber, mas a nossa captação de imagens, ela é pouquíssima. A gente capta, ali, entre 170, 180, mas para gente está aparecendo milhares de informações. E isso não é normal. Assim, as coisas que da maneira que tá acontecendo, tá sendo f ficando cada vez mais difícil, mas é possível criar uma rotina e poder organizar todas essas ideias.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum Sim, muita informação, né. Uhum. É. Uhum. Uhum. Uhum.